はい。
あなたの笑顔を引き出すものは何ですかっていうすごい素敵なトピックです。<chuckles> なしですね。どうですか？なんさっきはい。
<chuckles> はい。ね。 そう、今この質問されて、「あなたのれんおを引き出すものは何ですか？」って、「あなたです」って言ったら最高ですよね。
うん。 ああ、すごい。確かに最高、それ。「自分自分の機嫌は自分で取ります」と。はい。ええ、いいですね、それ。うん。
<laughs> れね。<laughs> そう、そう。いや、いやいやいやいや。ええ、何なんだろう。僕は、結構、何だろうな、なんか、うーん、いや、あのね、買い物かな。最近だと。食べ物と買い物。
なんなんしょはい。うん。 うん。 おおおお。 うんうん、あ、何か好きなもの買ったんですか？好きな食べ物とか。
うん。 なんか、ストレス溜まると、買い物に走っちゃうんですね。
うん。 おお、なるほ
なんかグローサリーストアのショッピングでも何でもいいんですけど。
あ。 はい。
うん、食べ物でなんでもいいんですけど。
お美味しそうなもの何でも買っちゃうっていう ですか？うんうんうん、それは間違いなく笑顔んなりますね。<chuckles> うん。
はい、そう。オンラ そうなんですよ。でもこれって一時的なもので、ななんか、また、ストレス溜まったら次のもの欲しくなっちゃうんですよ。
うん。 うん。 ああ、そっか。そっか、いや、まじで笑顔を引き出すってなんか普段あんまり気を付けてなかったけど、確かにでも食べ物は、あの、ま、短期的にすぐ笑顔になってしまうかもしれないですね、甘いものとか食べ物。
うん、うん。 うん。 ですよね。ちょっとちょっとテンション上がりません？なんか好きなものうーん。
うん。 うん、あ、上がります、上がります。はい、もちろん。で、それが冷蔵庫に入ってるだけでもテンション上がりますもん。ん。ななんかこれもこれもあるみたいな。<chuckles> うんうん。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
うん、うん。 おお、ウキウキしますね。うん、ウキウキしますね。 うん。 <chuckles> 可愛いですね。<laughs> いや、今今あいこになりました。<chuckles> うん。うん。うん。 うーん、うん。 うんうんうん。<chuckles> 分かります、分かりますよ。うん。
すごい、あのそう。 すごい、う、ん、食べ物に関してはほんとに何だろう、いつも、買って全部、その、ワンセッティングで食べちゃうんですよ。
うん。 うんうん。いや、もう、ほんとわかります。私なんならそれで明日からダイエットって思うために食べたりしてます。もう今食べとかなきゃみたいな。したら明日も食べなくていいからみたいな。<chuckles> <laughs> <chuckles> うん。
うんうん。そうですよね。わかります。ああ、そう、そのそうそうそう。僕もそうで、運動なんで運動してるかっていうと、ま、最近してないんですけど、運動なんか食べるために。
うん。 うん。食べる食べると。うん。うんうん。あ
これが食べたいからって、はい。甘いものを本当好きなんで。
うん、あ、でも、すごい良いと思います、それ。それももちろん、あの、大切だと思うので。わ私、ちょっと今思いつくのは、えっと、毎朝ちょっとだけ、ある歩いたり走ったりするんですけど、そこでやっぱあ、や、全然そんなに頑張ってないですけども、本当、あの、ゆるく頑張ってるんですけど、やっぱりすれ違う人が笑顔でハーイとか言ってくれると、全然知らない人なんですけど、こっちもなんか笑顔になったりするんですよね。だ不思議ですよね。これ日本ですると変人扱いされるんで気をつけなきゃいけないんですけど。<giggles> 日本で、こう、ちょっと道歩いてる時にニコッとかそうですそうです。電車の中で目が合ってニコッとかすると、なんか、何この人みたいな顔されちゃうんであれですけど。海外だと、よく言われるし、私、ニューヨークに旅行に行った時に、お気に入りのワンピとお気に入りの靴履いて街歩いてたんですよ、夏。そしたら、全然知らない女の人に、I like your dress とかって言われて。わあ、そのドレスいい、その靴いいねとかってはい、言われたりするのがすごい嬉しくて、もうこっちはもう Thank you みたいな感じですごい笑顔になってしまいます。そういうふうになんかちょっとした持ち物とか着てるものとか、え、そのリップ素敵だねとかって、こう、お買い物してて言われることが、結構アメリカでは多いので、嬉しいですよね。ニヤって、ニヤってなっちゃいます。なので、なんか、うん、自分を肯定されてるみたいで。
うん。 うん。 あ、素晴らしい。 うん。 うん。 ああ、いいですね。 <laughs> 変人扱い。<laughs> へえ。わかりまあ、でも、わかります言ってるこおっしゃってること。うん。 ああ。 ああ、わかります。うん。 はい。 はい。 うん。 うん。 ああ、いいですね。ニューヨークかアメリカっぽい。 うん。 ああ、いいね、いいな。うん。 うーん。 ね。そうそう、なんか、わかります。なんかアメリカ人ってそんな美意識高いくないと思ったら、でも、すごい褒めてくれるじゃないすか。
うん。うん。 褒めますよね。そんな大したことないものうん、着てても。うん。
ねえ、見た目に関して。うん。そう。だからすごい嬉しいですよね。
嬉しいですよね。結構笑顔の、こう、沸点が低いっていうか、本当に街ですれ違った人とかでも笑顔だし、あの、なのでこっちも自然に笑顔になるっていうか。
うん。 うん。うん。 ね、今笑顔の沸点が低いって言いました。それ使わしてもらいます。
はい。ああああ、ほんとすか。やってください。なんか日本とかだと難しいですよね、これ、笑顔で、こう、ニコってしちゃうと。うーん、うんうん。
<laughs> それいいな。<chuckles> いいなそれ。 難しい、そう、ほんとにえんじ変人扱いされちゃうから。
<laughs> そうなんですね。うえあの、そうなんですよ。こう、目目線そらされます、ニコってしても、電車ん中で、うん、やうんうん。
<chuckles> うーん。 いいですね。でも朝から走って、でも、そう、ニコってね、スマイルして
はい。 そうなんですよ。
ね、近所の人に会えるって素敵。
そうなん「爽やかかよ」って思いますもんね、朝から。<laughs>
<laughs> 爽やかかよ。<laughs>
「爽やかじゃん」って思いながら、それで結構気分良く帰ってきます、朝。
うん、いいね。 あ、いいですね。いやあ、あ、でもはす僕も昔走ってたんすよ。
うーん。 うん。はい。
あ、でもそれ聞いて走ろう、はしもっかい走んなきゃなと思いました。
うん。 ああ、そうですよね。結構そういう全く知らない人と笑顔にななんか、笑顔の交換するとちょっと、ふふんって気分になって。<chuckles> 頑張ります。<laughs>
うーん。 <laughs> ね、なんうん、でもその、食べ物と
うん。
以外で、なんそのなんだろうな、その、家族とか人といる時で、笑顔になる時ありますその、知らない人じゃないですよ。
うん。 うん。うん。 うん。うん。はいはいはい、ありますね。うーん。ありますありますし。あ、うん、であります、ま、久しぶりの友人とかランチとかした時とかに、すごく嬉しいですし、ね、うん、うん、ニコニコしちゃいますよね。
例えば友人とか。 あります、うーん、し うーん、うんうん。 あ、そうですよね。 うーん、僕も、ああ、なんか結構アメリカ来る前に
家族と会う会ったりする時、うん。 はい。
なんか大恋愛した、なんかその
おお。
女の子とそのグループいるんですね。
はい。 はいはい。
僕が青森から上京した時のなんかそのグループ。いつも遊んでたグループと、やっぱ今でも会うと東京で会うとすぱめちゃくちゃ楽しいですよね。
はい。うん。はい。 うん。 おお、いいですね。今でも、それは元カノだけど今でもそのお友達とは繋がってるんですね。その共通のお友達。うん、あうん。あ、はいはいはい。
うん、うん。 あ、そう。その元カノとは会ってないんですけど その周りの友達と今でも会うんですね。
うん。うーん、それいいですね。そういうメールでも嬉しくなりません？結構。そのグループメールとかだけでも。にやってしちゃいます。うん。あ、いいですね。うん。
うん。 すごい嬉しい。そう、そうなんですよ。うん。で、しそう、しかもその友達がまだ夢を追っかけてて、なんか俳優や目指してるんですけど。
おお。 おお、はい。
ええ、その彼のなんかその舞台で頑張ってる姿とか、そういうなんか映画のオーディションに行ったとか、そういう話聞いてるだけでなんか笑顔になるっていうか、俺も頑張ろうみたいになるんですよね。
うん。 ああ。 ああ、うん。 おお。おお、あ、いいお友達ですね。そんなふうに思え合えるって、お互い。うーん、それ素敵。素敵です。うん。
うん、そう。うん。そう。 しょけんそう、ケンイチ君っていう男の子なんですけど、最近ね、子供子供ができて、パパになって。うん。そう、そう、そうなんです。
ああ、ケンイチさん。 はい。わあ、嬉しい。そういうの聞くのも嬉しいですね。うん。うんうん。え、いいですね。私もなんかすごく昔から仲良くしている友達とか、どうしてもやっぱりあの、縁が切れてくお友達もいるんですけど、まあ人生の中でずっと続いているお友達とか、大人になって出会ったお友達でも、やっぱりお互いすごいこう優しい言葉を掛け合ってるので、メールとかその海外のお友達とかも、メールとか見るとやっぱすごい癒されるんですよね。メールにハグされてる気持ちになるっていうか。そういうこう優しいお友達を自分の周りにこう、いつまでも置いて置いておければいいなって、いつまでも友達でいれたらいいなと思うので、自分もこう優しくしたくなるし、応援したくなるし、そういう言葉のこう、優しい言葉の掛け合いって、あの嬉しいですよね。うん。
ん、はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、ああ、いいですね。うん。 うーん。 うん。 と、で ん、良いですね。でも、ね、すごい自分中で仲良い友達って、どのくらいあの、いつ出会った時期が多いですか？
うん。はいはい。 うん。 ええ、えっとですね、キャリえっと、すもちろん、しゅあの、小中高の時のお友達いるんですけど、みんなこう日本なので、なかなか会う機会ないですけど、ずっと連絡は取り合ってる子はいますね、年に何回か。あとはもう大人になって、その海外に出て出会った子たちですかね。日本人も海外の方も含め。
うん。 はい。 そうですよね。 うんうんうんうん。あ、いいですね。 はい。 うん。 うーん、そうですよね。
うん、大人になってからですね、どうですか？いつ頃出会ってます？
なんかね、やっぱり一番仲いい子たちはその、上京した時の19歳20歳の時の友達が多いですね。
うん。 あ、うん、あ、それはあのうん。うん。
で、青森帰る時はああ、青森で会うあの、地元の友達はその、小中高で出会った
うん。 うんうん。
あの、...クラスメイトが多いですよね。
うん。それは、今日本に皆さん住んでるけど、未だにすごく、あの、深く繋がってるっていう感じなんですね。
うん。 うん。 そうですね、帰ったら会う。
うん、うん。
普段は、ま、たまに LINE ま、男同士ってなんか、ね、連絡ってあんま取り合わないあか取り合わないから、あんまりね、LINE では連絡しないんですけど、ま、会った時は必ず会うって感じですね。
ううん。 うん。 ううん。 うんうん。 うーん、なるほど。そっか。結構、こう、人生のライフステージで自分の価値観とかが変わるので、その都度、なんか、こう、その時のお友達とかもちょっと変わってきますもんね。その小中高のお友達と、今の自分の価値観、話ちょっと合わなかったりする時もあるので。うん。うん。
うんうん。 うん。 そうですね。 おお、僕も結構歳取ったので、なんか今から友達作るっつっても、なかなかできないんですよね。
うーん。 いや、わかりますよ。友達今作るの難しいですよね。職場の人と友達って、ちょっとなかなかなれないですもんね。
ああ。 ね。 そうなんです。仕事の話しか共通が無いので、やっぱり仕事の愚痴とか、それそれで繋がってる。うん、仕事の話しかしてないですよね、やっぱり。うん。そうそう。そうなんですよ。はい。
あ。 うん。うん。 うん、うん。しがそうですね、職場の人と話すとか。うん。分かります分かります。愚痴めっちゃ分かります。あの上司がとか、ああの人がとかっていうのを、ありますけど。うんうん。
どうなの。<laughs> そう。
そうですね、うん。
で、それ以外だと、なんかその、ま、友達以外だと、なんかその趣味僕はあんまり趣味そんなに無いんですけど、なんか、あの、スポーツ観戦したりとか、最近ハマってるのだと、なんか日本の格闘技を見たりとか。そういうので、なんか、すと、ま、笑顔になるのかな？ま、笑顔っちゃ笑顔なのか。心の笑顔だね。うん。はい。
うん。うーん。 うんうん。 うん。 うんうん。 おお、はいはい。うん。 うん。 心の笑顔。あ、でもそれは笑顔ですよ。心が笑ってるんですから。うん。あ
うん。そう。そう。そういうなんか動画を見て、なんか、うん、ちょっ楽しんでるぐらいですかね。
うん。 うんうん。<chuckles> 確かに、動画、私もたまに日本のお笑いとか見ると、なんかやっぱり日本のお笑いの方がツボに入るので、あのもうゲラゲラ笑ってますね。
うん。 見ます？ 分かります。 あ、本当ですか。僕江頭2:50知ってます？<laughs> よくこむ知ってます？エガちゃんのずっと、そう、エガちゃん大好きで、ななんだろう、なんでこんなに好きなんだろう。そう、彼の動画動画を見ると笑顔になるんすよ。
うん。 <chuckles> 知ってます、エガちゃん、知ってます。 うん。 エガちゃん うん。 うん。エガちゃんもいつまでもあのかわ変えないですもんね、あの芸風を。<laughs> すごい、うん、おや面白いですよあれ。ちょっと前に確かエガちゃんの YouTube 見たことあります。
ほわんっつの。 そう、あの芸風ね、そう、そうなの。<chuckles> うん、き、好き。 あ、本当ですか。
うん、なんかマナー講師となんかやってる Youtube チャンネル。あ、なんかやってましたよね。エガちゃん。いや、いや。うん。うん、確かに、確かに。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
うん。え、私はですね、最近だと、あの、主人に連れられて、すあの、なんでしたっけ、シュノーケリングを始めて、私はちょっとあんまり深いとこは怖いし、足がつかないとか怖いんですけど、この前引っ張られて行ったらやっぱすごい綺麗なこう、お魚さんがいっぱいいたんですよ。
うん。 うん。 あ、いああ。 うん。 ああ、いいな。
うん、でもそれはちょっとあ、可愛いって笑顔になりましたね。あんまり自分では行かなかったところなので。
へえ、いいですね。あの、シュノーケリングって、あれって普通の水着でいけるんですか？それともなんかそのボディースーツみたいなの着るの？
はい。 ふ うん。あ、あの、私たちが行ってるのはただのビーチでやってるので、あの、すごく綺麗に見えるビーチがあるんですよ、近くに。で、そこに行くともう普通のビーチなので、みんなそういった服装で、あの、顔だけあの、ボンベみたいなつけ
うん。あ、はいはい、いいですね。 ああ、いいな。 あ、顔だけ。なるほど、なるほど。ああ、いいですね。
やうん。いや素敵です、あ、でも多分きちんとした人とかはもう本当にダイビングとかするような人は、そういう服着てやってますけど、もう私はそこそこなので。
はい。 その、僕イーストコースなんすけ、ニューヨークなんですけど、ないんですよ。綺麗なね、ビーチが。
はいはい。ああ、そうなんですね。お、そうですね、イーストコースト。詳しくはないですけど、ないんですね、その辺は。
とう。 ない、あ、ビーチは結構意外に結構あったりするんすよ。ロングアイランドにファイアーアイランドとか、あの、コニーアイランドとか色んなビーチはあるんですけど、なんかサーフィン用っていうか、ちょっと波が高くて、で、け透き通ってはないので、で結構深いんですよね。
あ、うんうん。うーん。 うん。うーん。 ああ、怖いですね。うんうん。 ああ。うーん、そ。うーん。
で、風も強いし だからなんかハワイとかなんかカリフォルニアとかそっちの湖あの、その、ビーチに行きたいなっていつも思ってます。
うん。うんうん。 うーん、そうですよね。私今ハワイなんですけど、すごい、あの、綺麗なうん、そうなんです。すごい綺麗な。でも私あんまりこう、ウォーターアクティビティがそこまで得意なタイプじゃないんですけど、少しずつ今慣らしてます。はい。<laughs> そうですね。うん。
うん。 あ、マジ、ほんとですか。 ええ、羨ましい。 羨ましい、なんかそれ今聞いただけで、笑顔になりました。なんかハワイに住んでる人と話せてるだけで笑顔です。
ああ、ほんとですか？もう、今日も快晴です、ハワイは。ね、そうですね。なので、多分こういうところなんでしょうね、笑顔になるの。
ラッキー。 ええ、 ええ、すごいな。 そう、やっぱり環境って大事ですよね、住んでる。うん。
うんうん。 はい、大事ですね。だからたぶんみんな笑顔の沸点が低いのかも。綺麗だから、<laughs> 歩いてるだけで。<laughs> うん。
<laughs> そうですよね。絶対そうだと思いますよ。寒いとこって僕、青森出身なんですけど、寒いとこってあんまり笑顔ないんですね。やっぱ寒いからかな。
ええええ。 おお、おお。ああああ、て、あ、あ、うん、そう。
ちょっと、口を開くのも、寒すぎて笑えないんですね。
分かります、それ。ロシアロシア人がそうだって聞きました。<chuckles> 笑ったら口開くと寒いから、笑わないって。<laughs> うん。うん。
<laughs> あ、そうなのかな、やっぱり。 あ、そう。そう。だから東北人って笑わよく笑えなのか寒いからかなって思ってきたんですけど、やっぱそうなのかな。うん。うん。
いや、でもなんかお話ししてて、なんか、あの、パーソナリティ的にはすっごい笑顔があふれてる感じの方なので、あの、あれじゃないですか、環境的にたぶんそうしないと寒いからってだけで、気持ちは全然違いますもんね。
ああ、ありがと、ございます。 うん。 そう、気持ちはね、ポジティブに生きようとしてるんですけど。
あ、ね、うん。あとあったかい人多くないですか？あの、東北だとか、う、あ、そういった、うん、寒い地域の人って。
ああ。 ああ、そうかも。なんか自分で言うのもなんですけど、そうですね、東北人あったかい人多いかもしれないす。なんかちょっと、ちょっとなんかね、ちょっと何だろう、なんか鈍臭いっていう人もおんな <chuckles> そそうだね、そうかもしれない。うん。うんうん。そう、あありがとう、嬉しいです。そう言っていただけて。いや。
うん、心があったかい人が、もう あったかい人多いですよ。 に人間臭みがあるっていうか うんうん、うん、そういう人多いと思います。私、思いますよ、とっても。うん。 うん。そうですね、笑顔を <chuckles> これからも沸点低くいきましょうか。<chuckles> はい、あの、ありがとございます。
はい。 はい、いきましょう。ありがとうございました。